Porque a pessoa pode apare aí eu começo a ter eu eu a a essa hora que que eu fico meio, hum, revoltada por e eu ter que me esconder como se eu tivesse cometendo um erro.
Eu a eu acho que aí entra em 2 pontos. Eh, o 1º é: não, você não tem que se esconder em absolutamente nada. <clears throat> Você vai postar aquilo que você quer postar e, se você quer deixar a sua rede aberta, você vai deixar a sua rede aberta. E aí, entra o fato de, eh, seria ideal separar amigos e trabalho? Seria. Nem sempre é possível porque você tem outro objetivo com deixar o seu perfil aberto. Então, é isso, é consequência. A pessoa do trabalho pode ver. E aí, deixa ela falar o que quiser falar, você sabe que você tem outras roupas para comprar, você sabe, eh, que vo o que aconteceu naquela situação, o que não foi E mesmo se fosse um problema de que seria uma roupa de menor qualidade que fosse, eh, nã não que seja o caso, mas que fosse, eu digo, eh, e daí? A pessoa não sabe o contexto, você sabe. Você se exato! E você se divertiu com aquela situação da forma como deu, ou, eh, agiu de uma forma ali, tirou uma, postou, fez uma reflexão. Seja o que fosse, você fez porque você quis, você se sentiu bem fazendo. Então não é a perspectiva do outro, a percepção do outro te que tem que mudar o que voc o o que tem que ditar o que você faz ou o que você deixa de fazer.
Uhum. Aber Uhum. Pra pessoas quiser que eu tenha uma roupa melhor, aí ela paga para mim. Claro. É. Você e e e olha o o detalhe que não é nem uma fotografia da situação. É uma crônica feita com um tom cômico em cima da situação. Então, assim, eu não estou mostrando o corpo. Eu a inclusive eu evito publicar imagem minha, muita imagem minha, porque eu sei que o foco ali que eu quero na minha rede é o conteúdo e não a minha eu, eu. Figura representação. Mas o conteúdo que eu posto. Então assim
Uhum. Claro.
Olha que nem foi a uma imagem. Então, às vezes, essas pessoas acabam julgando, leem, ou não sei se leem, mal a coisa. E você fica quanta coisa eu já pensei em colocar sabe, das das das coisas que eu crio, do dos textos que eu faço irônicos ou e não não é de mau mau gosto, é irônico mesmo, contando u u uma história, eh, tudo. E quanta coisa eu já tentei colocar e acabo apagando, deixando de mostrar o meu conteúdo, coisas minhas, compartilhar, por causa dessa exposição.